सच में मतलब एक मैं आपको बताऊँ जब अ, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि मैं पहली बार जब स्कूल गई थी तब की बात बताऊँ, तो मुझे वाक़ई में याद है कि मैं जब पहली बार स्कूल गई थी तो मेरी जो ड्रेस थी वो ग्रे कलर की थी। इतना तो है ग्रे कलर की थी और वो जो जिसमें मतलब ऐसा नहीं होता जंपसूट जैसी ड्रेस होती है, पैंट वाली मैं स्कर्ट नहीं पहन के गई, पैंट ही पहना हुआ था मैंने। और अ, पापा मेरे छोड़ने गए थे और वो मेरी दादी के घर के बहुत ही ज़्यादा मतलब नज़दीक ही था तो गए पापा छोड़ने उन्होंने छोड़ दिया। तो वहाँ मेरी एक आंटी से मतलब मुलाकात हुई, अब आप सोच रही हैं बचपन की चीज़ है ये जबकि मुझे अभी तक एकदम साफ याद हाँ, एक आंटी थी अ, उनका नाम था आ मतलब उनको सब आया आंटी आया आंटी ही बोलते थे, लेकिन उनका असली नाम आशा ही था, तो उनको आशा, आशा बोलते ब
हुँ। हाँ। अरे! हाँ। हाँ, हाँ। अच्छा। ओहो! हुँ। वही मैं सोच रही हूँ, सुनते हुए। <chuckles> जी, जी। <chuckles> हुँ। अच्छा, आपको उनका नाम भी याद है?
अ, हाँ, अभी भी मुझे याद है वो अभी बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं मतलब वो पहले उस वक़्त तो वो कम ही उम्र की थीं लेकिन अब वो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं और मुझे ये भी याद है कि मतलब उनके ना मस्सा था ओंठ के ऊपर, वो भी इतना बड़ा कि वो जब खाना खाती थीं तो उनके दोनों ओंठ में मस्सा लड़ता था इतना बड़ा मस्सा था उनके अ, व मतलब ओंठ के ऊपर। मैं बताऊँ आपको मैं उस स्कूल में हाँ, 3 साल मैं वहाँ पे पढ़ी हूँ, तो मैंने पूरे होश सँभाले उसी उन्हीं के साथ पली बड़ी। 3 साल उन्होंने मेरा इतना ख़याल रखा मतलब होता है ना बचपने में बुद्धि ज़रूर तेज़ थी। हाँ, अभी मुझे याद है वो मुझे नहीं पता कैसे याद है लेकिन हाँ, बचपन में जैसे हर बच्चा होता है वही पैंट में गंदा कर देना पैंट को, है ना? खाना अपने ऊपर फेंक लेना, दूसरों से लड़ाइयाँ कर लेना, पानी फेंक देना, ये सब मैं खूब किया करती थी। तो वो ना सच मे इतना सपोर्ट करती थीं, इतना प्यार करने लगी थीं एकदम मुझसे ऐसा लगता था कि हाँ, उन्हीं की तो मैं बेटी हूँ इस तरह ख़याल रखी थीं थीं और बाकी चीज़ें मुझे अ, मेरी मम्मी-पापा बताते हैं कि सच में उन आंटी ने तुम्हें वाक़ई में दोबारा पाला-पोसा है। जो तुम्हारे स्कूल में थीं, मैं बोलती कौन? आशा आंटी बोलती है हाँ, वही आशा आंटी। तो अभी जब जाती हूँ मैं कभी अपनी दादी के घर की तरफ तो वो दिखती हैं सच में अब पहचान में ही नहीं आती हैं कि वही है मतलब, ऐसा लगता ही नहीं है कि वही हैं। देखती है तो उतना पहचानती भी नहीं हैं वो मुझे, बस थोड़ा-सा हँस-वस देती हैं, याददाश्त-वाददाश्त भी चली गई है अब उनकी थोड़ी-बहुत, ऐसा मतलब लगता है मुझे क्योंकि उतनी खुश नहीं होती हैं अभी।
ओह! हुँ, जाहिर-सी बात है। हुँ। जी। हाँ। <laughs> हाँ, आपको वो भी याद है देखिए है ना? हुँ। हुँ। अच्छा। जी। <laughs> बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। अरे! हुँ। जी। <laughs> जी। हुँ। उम्र। अरे, रे रे! तो आप मिलने जाती हैं उनसे या नहीं फिर?